Totoo. Pero maniniwala ka ba the whole pandemic hindi ako nagka-Covid?
Mm. Ay talaga? Nag hindi ka nagpabakuna?
Ye Ah, na may bakuna ako nun.
After na. Oo, pero kahit na 'no, hmm.
Ah, di sa'min sa ah, sa bahay kasi nagkaroon ng time na talaga lahat sila nag-positive.
Oh. Hmm.
So, ako at saka 'yung hipag ko na dito nakatira sa'min ng that time kasi siya yung nag-aalaga ng baby ko. Baby ko nun mga 4 month old pa lang.
Oo. Okey, hmm.
Ah, lahat sila nagpa-test, lahat kami pala dahil nag positive unang nag-positive is 'yung husband ko at saka 'yung anak kong parang ano pa lang nun, eh, ah, 6 years old pa lang. Nag-una sila nag-positive. So, lahat kami mandatory 'yun 'di ba 'pag may nag-positive sa isang bahay mandatory lahat.
Hmm. Oo, Oh. Hmm. Mm, mm. Mm. Oo, lahat. Hmm.
So, lahat kami nagpa-swab except dun sa four-months-old ko kasi sabi sa'kin, huwag mo na ipa-swab, i-ano mo na lang, i-monitor mo na lang. Oo, kasi baka ma-trauma yung ilong, kawawa naman. 'Yon, kaming 2 lang ng hipag ko ang negative.
Mm. Hmm, bata pa. Baybing-baby pa. Mm. Hmm, oo nga, mm. Tapos hindi ka Oh, ano 'yun? Mm.
Lahat kami kasi marami kami rito eh. Dito ako nakatira sa bahay ng magulang ko plus kasama 'yung, ah, mag-aama ko plus 'yung hipag ko. So, lahat kami.
Hmm. Okey. Mm. Mm, hmm. Mm.
'Yon din 'yong pinakamahirap na na nangyari sa'min kasi dati 14 days pa ang quarantine.
Hmm. Oo tama. Kailangan nasa bahay lang 'no? Oo.
14 days, oo, 14 days napakatagal no'n. Eh sim um, ang mother ko is may negosyo. So, 14 days wala talaga. Do'n na rin, ah, dumating 'yong point na nagkasakit din 'yong father ko, do'n din 'yong time na namatay din siya.
Tagal nun. Mm. Wala talaga, oo. Hmm. Hmm. Hmm.

Ah, parehas tayo. Oo. Hmm.
Yo oo. Eh, 'yon din 'yon. So, ah, may karanasan din napakahirap pa naman nung oras na 'yon yong 'yong, ah, transfer ng hospital. Kasi ma oh, halos 'yong mga kausap ko mga supervisor, mga katrabaho na may one hospital command pa no'n. Tumatawag ako do'n kasi nga bumababa na 'yong oxygen level niya. Ang suspect ko kasi may pneumonia din. Kasi yung naririnig ko sa step is bubbling sound. So, sina tinanong ko sa kakilala kong doktor, pneumonia 'yan. Eh, hindi na siya gano'n ka-responsive, hindi na masyadong kumakain. So, 'yong gamot na dapat niyang inumin is hindi na niya naiinom. So hanggang nag-deteriorate na 'yong oxygen level, hindi naman kami puwedeng lumabas na lang, waiting na lang sa ambulance. Hanggang sa isang isang araw pagkagising kinabukasan, wala na talaga. So, nung tumawag 'yong supervisor ko sabi ko, "Ay ma'am, hindi na po, hindi na po inabot. Wala na po yong papa ko," sabi kong gano'n. So, 'yon. M father mo din?
Ang hirap. Hmm. Ay naku, sinabi mo pa, hmm. Hmm. Hmm. Mm. Mhm, mm. Naku, hmm. Hmm. Oo, parehas tayo, hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Mhm, hmm. Mm. Mm. Oo. Oo, mm. Mm. Oo. Oo. Hmm. Hmm. Mm. Oo, parehas tayo, mm. Oo, parehas tayo gano'n-gano'n yung istorya niya. Mayro'n na din siyang ano, actually me nagsa-suffer na siya sa parang problema sa baga, dati pa. Mahina na talaga siya so so nung nag-pandemic alalang-alala ako kasi i ish at risk oo, s oo prone siya. So, 'pag sabi ko 'pag nadapuan 'to naku mahirap mahirap lalo pa dati 'di ba nag-iiba na yung variant i nag-umpisa sa pinakamalakas, pahina. Pero yung variant na napunta sa kanya sh 'yun na yung pinakamahina, nakalimutan ko na yung pangalan nung variant na yun, eh. Yung huli na, oo.
Hmm. Mm. Ah, dati pa? Oo. Mm, siyempre prone. Mm. Mm, mm. Totoo. Ah, oo, iba-iba. Mm. Ah, oo. Mhm, delta. Delta ba?
Oo, basta ewan ko nakalimutan ko na ang dami nila kasi, 'di ba? Parang nagpapalit-palit. So, ayun variant na napunta sa kanya na hindi niya na din kinaya. Pero 'yun nga ano siya parang ti pinunta din namin sa ospital, pero talagang huli na, eh. Hmm, ta's nakatulog na na ano siya, parang tulog siya nung nangyari, pero nakakalungkot lang din kasi malayo nga ako sa pamilya ko no'n, eh, nung nangyari 'yun. So, hi hindi din ako eh, wala din ako do'n sa tabi, pero 'yun nga sabi ko nagpapasalamat ako sa mga taong tumulong at mahirap din 'yun kasi nung parang nilibing bawal pumunta din yung mga tao, 'di ba?
Mm. Oo, sobrang dami. Oo. Mm, mm. Totoo, ah. Mm, hmm. Ah, oo. Mm. Oo, oo. Oh? Sa'min ano, cremate agad.
Cremate agad. So, yung s yung yung suot niya nung namatay siya ayun din yung suot niya nung nilibing siya. Talagang hindi na binuksan na ah, pasalamat ko nalang ano ano ano? Sorry.
Hmm. Mm, oo. Nag-Covid positive ba siya?